Oye, me gustaría saber, este, primero, si has hecho alguna transición, así que te haya marcado en la vida, que haya sido importante, ¿qué errores cometiste al empezar esa transición y qué aprendiste de esto?
Sí, definitivamente creo que mi mi vida está llena de transiciones y más porque los todo el tiempo l l me gusta hacerlo, ¿no?, o sea, como que siento que cuando estoy en en un punto de confort, eh, me muevo, no sé si sea bueno o malo seguir haciendo esto mucho a futuro, pero pero creo que me ha ayudado a aprender muchas cosas y, mm, definitivamente yo creo que en las primeras transiciones, em, siento que uno tiene como que las expectativas altísimas y muy muy fuera de la realidad en demasiadas ocasiones, entonces, digo, a ver, no que no no digo que no esperes nada, eh, pero que sean como más más reales, ¿no?, las expectativas, a ver, te voy a dar un un ejemplo.
Ajá. Ujú. Ujú. Total. Ajá. Ujú, O Eso iba a decir, que si me dabas un ejemplo. <giggles>
Ajá, eh, cuando cuando te vas a vivir solo, y creo que es una etapa que, mm, que todos vivimos, eh, muy probablemente todo el mundo no no se plantea, pues, todas las dificultades que conlleva el irse a vivir solo y más cuando lo haces en una en una edad temprana, ¿no?, como que todo el mundo siempre ve el: "Ah, pues, ya voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, eh, ya no tengo responsabilidades", y más bien es al revés, ¿no?, o sea, las responsabilidades aumentan y tienes que ser bien consciente, digo, creo que yo no lo hice tan mal, eh, obviamente, quizás al principio es como el libertinaje de de de la de la libertad, pero, pues, creo que sí vi luego como gente cercana que regresó a, no sé, a la casa de sus papás porque, pues, se destruyó en unos meses, ¿no?, entonces, em, va creo que es un ejemplo muy muy muy básico que aplica para para gente muy joven en general, pero pero creo que es algo que nos topamos todos, y si no estás como bien preparado para esa transición, pues la puedes pasar muy mal.
Sí. Ujú. Mm, Ujú. Sí. <chuckles> Ajá. Sí. Ay. Claro, sí, porque, eh, como tú dices, ¿no?, o sea, es como a lo mejor esa parte de de libertad, este, slash, este, libertinaje, ¿no?, que puede ser a lo mejor que no sepas manejar bien tus gastos, que a lo mejor no sepas así de, pues, que también te tienes que hacer de comer, como dices no todo es fiesta, yo creo que como tú lo dijiste muy bien, son más se exacto, son más responsabilidades, eh, que si vivieras con tus papás, entonces, si no estás como que un poquito mentalizado o con esa parte de decir: "Bueno, no me lo sabía, pero vamos a darle", pues sí, puedes retroceder en ese aspecto, entonces, en eso es que tienes razón y es algo que mucha gente, la mayoría pasa.
Ajá. Exacto. Sí, sí, sí, el limpiar tu tu espacio. Ajá. <chuckles> Claro. Sí, sí, sí, y otra cosa que yo creo que también es bien común es el tema de los trabajos, ¿no?, eh, bueno, a ver, hay mucha gente que que por miedo no nun nun no cambia, ¿no?, y y a pesar de que tenga muchas inconformidades en en su trabajo actual, pues sus expectativas como que siguen siendo un poco ilusas, quizás, llamémoslo de esa manera, creyendo que, qué sé yo, el mal jefe va a cambiar o que el mal pago mágicamente se va a mejorar o que si te queda a 2, 3 horas de distancia, ah, wao, o sea, mágicamente van a poner una oficina al lado de tu casa, <chuckles> entonces, hay mucha gente que no cambia por por el miedo, pero también pasa, ¿no?, de que si haces la transición mal y tomas tus decisiones mal, a lo mejor de un lugar donde estabas cómodo, pues te puedo decir algo que que, pues no sé, a lo mejor y no va a cumplir tus expectativas o o tu sueldo que imaginabas, pues no se va a concretar, ¿no?, entonces, también aplica aquí la misma regla, o sea, finalmente, cuando haces las transiciones, no es que no tengas expectativas, sino que sean realistas, ¿no?, que tengas una buena base y una buena comparativa, eh.
Ajá. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. <scoffs> Sí. Ajá. Mm. Mm. Sí. Mm. Okey. Oye, y por ejemplo, ahorita que hablabas de la cuestión laboral, ¿a ti te llegó a pasar esto que hicieras algún cambio que al fin, o sea, que al final no te saliera así bien?
Ajá. Mm, más o menos, sí, sí, te mira, te voy a platicar cuando cuando estaba en la universidad, eh, pues bueno, yo yo empecé a vivir, eh, por mi cuenta, como en el segundo semestre de la de la universidad, eh, mi mi mamá y mi hermano se fueron a vivir a otra ciudad y yo me quedé en en mi ciudad e estudiando mi carrera y yo me pagaba, ¿no?, mis gastos, mi mi escuela, mi casa, todo, y este, y bueno, tuve una muy buena oportunidad de de tener un trabajo donde al principio fui un becario y tenía un salario bien bas bien básico, pero, pues, por la confianza que que generé con con mi jefe y mis compañeros, eh, muy rápido me me subieron ese sueldo y me dieron como la oportunidad de empezar a a participar en el equipo de ventas, a pesar de que no tenía nada de experiencia, entonces, yo estaba estudiando la la carrera de mercadotecnia y en sí estaba fungiendo como como ingeniero, arquitecto en mi trabajo, ¿no?, pero, pues, me iba muy bien y y estuve ahí varios años hasta que, no sé, me cansé. Y, a ver, no me arrepiento, porque finalmente mi decisión se basó en tener experiencias sobre mi campo laboral, que era el la mercadotecnia, y, este, y decidí moverme a otra empresa que, en general, la empresa era buena, ¿no?, era una una buena empresa transnacional, y iba a tener un puesto en mi carrera, ¿no?, en el departamento de mercadotecnia, a pesar de que el sueldo iba a ser mucho más bajo. Y, este, y, bueno, me arriesgué, eh, quizás aquí lo que lo que no evalué bien, igual y fueron quizás, los gastos, que se empezaron como, que a elevar, eh, porque era como un trabajo más formal, de oficina, entonces, pues no sé, luego muchas veces esos trabajos cuando estás en en el centro de de la capital, donde hay muchos restaurantes y todo, luego se genera mucho gasto el <giggles> salir a comer, y, este, y bueno, pues, estuve un tiempo ahí, pero, nunca me sentí nunca me sentí cómodo y finalmente fue como como el el el el salto que necesitaba para para tomar una nueva decisión y irme a a tener un estilo de vida totalmente distinto, ¿no?, entonces, pues sí, igual y podría considerar que no planteé todas todas las situaciones y a lo mejor, le puse demasiadas expectativas a a ese puesto, yo creo que si hubiera sido un poquito más realista dentro de de lo que iba a recibir, quizás, lo hubiera pasado mucho mejor.
Ajá. Sí. ¡Ah! Guau. Ujú. Súper. Ujú. Ujú. Sí. Ah, okey, okey. Ujú. Ujú. ¡Claro! Ujú. Ajá. Ujú. Claro, bueno, pero, a ahora sí que como todo, este, se va aprendiendo, ¿no?, nadie sa este, nace aprendiendo, sino que al contrario, estas experiencias son las que te ayudan a ya después, pues, tomar mejores decisiones y y y decir: "Mira, ahora me voy a fijar en esto", y mira, acabas de decir algo así de que, bueno, este trabajo te hizo tomar un rumbo totalme bueno, diferente al que estabas teniendo, eh, sí, y bueno, no sé, si me lo quisieras compartir, ¿qué hiciste diferente?, y para tomar este cambio, pues, ¿qué consideraste?, este, o sea, en qué te fijaste para decir: "Yo creo que este cambio me va a venir bien".
Exacto. Justamente. Ajá, sí, justamente. Ajá. Híjole, esa vez, a ver, es algo que <chuckles> que suena como muy romantizado, pero igual y no sería como tan prudente recomendarlo a todo el mundo, pero sí me fui totalmente a ciegas. O sea, cambié drásticamente, que bueno, a ver, luego a veces hacer cambios tan drásticos, eh, te puede ayudar, am, a tener nuevos patrones, ¿no? Y y yo pasé de tener una vida de ciudad, eh, relativamente como en el camino donde la sociedad, em, quiere que tengas tu vida, o sea, el típico t del camino de de tener un trabajo de 8 a 3, 4, eh, con un préstamo para un coche nuevo y y una vida de oficina, ¿no? Generando una carrera. Y, pues, eliminé todo eso, vendí todas mis cosas y me fui a vivir a la playa con la mentalidad de: "Quiero vivir un tiempo en en chanclas y traje de baño". Y este, y y me funcionó, pero no no no viví tanto tiempo de chanclas y traje de baño. Después tomé un trabajo que que al principio creí que era como un trabajo de broma, ¿no? Como era hacer algo divertido en el turismo, vendiendo tickets para una discoteca. Y finalmente se volvió en una carrera de 7 años, donde terminé, eh, con la oportunidad de ir a a la apertura de de 2 nuevos lugares y tener equipos de más de 60 personas a mi cargo. Así que, pues, aprendí mucho y pero fue, o sea, un salto así con los ojos cerrados desde un barranco, ¿no?
Ajá. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ajá. Sí. Ajá. Wao. Sí, sí. <laughs> Bien. Ajá. Ujú. Ajá. Wao. Sí. <sucks teeth> Wao. Total, pero a veces funciona, a veces no, ¿no? Qué bueno que tú tuviste suerte, pero yo creo que el paso más difícil en esto es salir de esa zona, ¿no? Porque como tú dijiste al principio, a lo mejor dices: "No, pero es que esto ya es seguro. No, no estoy feliz, pero tengo un sueldo, tengo esto". Y yo creo que lo más valiente es cuando dices: "Va, salir de esto", o sea, ya de ahí yo creo que ya lo que sigue, pues, sí, igual es difícil, pero creo que lo que esta parte de salir de ese círculo, es como que la decisión que cuesta más trabajo. Y qué bueno que te salió bien. <chuckles>
Sí. <laughs> Claro. Claro. Ajá. Claro, sí. Pero, ¿sabes ahora que lo estoy platicando contigo y me pongo a analizarlo?, y y digo y lo tomo sobre la pregunta que me hiciste, ¿no?, de de de cómo cómo hacer las transiciones, eh, a pesar de que yo tomé este trabajo al principio tan, no sé, con tan pocas expectativas y pensando que no que no iba a ser gran significado en mi vida, creo que mis metas siempre fueron como bien claras, ¿no?, y como que a mí siempre me gustó ser responsable en lo que haga, eh, sea tan básico o tan complejo, siempre es trato de hacerlo lo mejor posible. Y siempre tuve como la visión de del superarme, ¿no?, como de, a mí me gusta, e estar a cargo de de equipos de trabajo, y y me gusta ser muy formal con el trabajo que que completo. Y en algún punto, yo le le pedí a mi jefa, ¿no?, le le dije: "Oye, pues a mí me gustaría ser gerente." ¿no?, eh, cosa que a lo mejor, y mis compañeros no la hacían por, no sé, no les interesaba o cualquier cosa. Y esa plática s no no, a ver, al al al momento no no tuvo efecto, pero, un año después, eh, esa plática con mi jefa me empujó a a ser el el como el director de de de las ventas de una nueva locación. Entonces, creo que, pues, a pesar de todo el desorden que que hubo en esas decisiones, si mantienes tus metas bien claras y tus objetivos, creo que siempre puedes lograr algo bueno, ¿no?, y esto te va a ayudar a las transac a las en las transiciones que que, pues, por lo menos, siempre le vas a sacar el el mejor beneficio de de lo que decidas, ¿no?
Ajá. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ajá. Sí. Ujú. ¡Ah, mira! Sí. Ujú. Total, ese es muy buen consejo, la verdad. O sea, decir, este es mi objetivo. De hecho, yo estaba hablando ha hace unos ratitos con una amiga y era eso, o sea, lo importante es tener tu objetivo claro. El camino puede ir cambiando mientras, pues, porque las cosas pasan, lo que sea, pero, si tú lo tienes claro, o sea, pues, a vas a ir dirigido hacia eso. Entonces, eso está muy bien, porque al fin igual es lo que seas responsable, porque hay gente que sí, se la se dice: "Voy a dejar eso a vivir en la playa y de hippie, y ya no hacen nada", ¿no?, o sea, bueno, al contrario. Sí.
Claro. <chuckles> Y no pasan 10 años, y y no no no hubo cambio, ¿no?
No hubo cambio ni nada, y y y qué bueno que tú lo lo viste de esa manera y lo y lo hiciste bien, ¿no?, o sea, eso suena bastante bien. Yo creo que más importante fue eso de de decir: "El cuál es el objetivo, y y no perderlo".
Exacto, sí, sí, sí. Sí, aunque no sea a corto plazo, ¿no?, pero, tienes bien bien planteada tu visión a futuro. Y a ver, te voy a platicar otros casos, ¿no?, en este mismo trabajo, em, pues, se dio la facilidad de que, pues, yo creo que en un tiempo corto, en unos 7 años, se hubieran distintas aperturas en en otros países y locaciones. Y y bueno, las personas que trabajamos en en el origen, ¿no?, en esta playa que te comentaba, en la zona de Playa del Carmen y Cancún, este, mandaron a muchas personas de esa zona a las nuevas locaciones. Pero, sí vi que las personas que no tenían como bien planteado lo que querían hacer en en en la compañía, se acababan frustrando y regresando o acababan perdidos en el camino y, no sé, acababan, o los despedían o renunciaban y, pues, no sé, literal acababan perdidos, porque no tenían una visión de qué es lo que querían hacer, ¿no?, entonces, las cosas las personas que van progresando, pues, se les nota, ¿no?, porque ves que tienen un plan como de vida, para para seguir, pues, avanzando y y y se les facilita esas transiciones, porque tienes bien claro lo que quieres.
Claro. Sí, sí. A ver. Ujú. Ajá Ujú. Sí. A Ujú. Ya. Ujú. Sí. Ujú. Total. Oye, y por ejemplo, porque puede ser que tú tengas, t eh, tu objetivo ahorita de de vida, no sé, de decir: "Quiero estar viviendo la playa o estar tranquilo o lo que sea", ¿no?, pero, si el trabajo no te mm, como que no te va.
Ujú.
¿Crees que te motive el decir: "Bueno, estoy ganando bien y, este, y esto me está ayudando con mi objetivo", ot o tú eres así como más idílico, de decir: "Yo también quiero disfrutar de lo que hago para llegar a ese objetivo", o cómo cómo es esto para ti?
Mira, eso lo he platicado con compañeros, y, finalmente, tú tienes que saber qué es lo que quieres, ¿no?, porque, a ver, el dinero facilita todo. Entonces, a lo mejor, y, ah, digo, no puede funcionar en un caso superextremo, ¿no?, o sea, si realmente estás sufriendo en tu trabajo, a pesar de que tengas mucho dinero, pues, te va a afectar. Pero puedes plantearte como metas, ¿no?, y puedes decir, okey, a lo y eso pasa mucho, ¿no?, hay personas que se van a trabajar a la pesca de salmón y es un trabajo superdifícil. Pero, se plantean de que si trabajas 3, 4 meses, que es la temporada, vas a ganar el dinero suficiente para estar tranquilo un año, y a lo mejor si si eso te te aliviana la carga de de gastos, puedes enfocarte en cosas mejores, ¿no?, entonces, eh, pues, no sacrificar 100%, pero, hay veces que se tiene que sacrificar, ¿no?, hay veces que tienes que de sacrificar tu confort, o hay veces que tienes que sacrificar tu economía, para tener un mayor aprendizaje, ¿no?, entonces, es un equilibrio, no siempre el dinero gana, no siempre el conocimiento gana, y no siempre el confort gana. Tienes que tú equilibrarlo, para que las cosas se alineen a tu meta. Y si tu meta es juntar equis, cantidad de dinero, hay veces que puedes sacrificar tu confort, pero, vas a completar el el tema financiero, ¿no?, y viceversa, hay veces que puedes sacrificar tu tema financiero, pero tu conocimiento, eh, si lo lo lo al lo lo ganas en ese tiempo, te va a ayudar en el futuro, ¿no?
Ajá. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Ujú. Sí. Ujú. Al Ujú. Sí. Ajá. Total. Oye, pues, muy buena esa forma de de ver la vida, y ver de ver las transiciones. La verdad es que ha sido superinteresante escucharte, y la verdad también, pues, ha sido muy enriquecedor. Te lo agradezco mucho, que me hayas compartido esto.
Muchas gracias por escucharme y por esas buenas preguntas. Estuvieron muy acertadas, te agradezco.
Vale, que estés muy bien, disfruta tu día.
Igual, hasta luego.